あの、雰囲気も変わ変わりましたし、あの、ま、よ容姿ま、髪型変えたりとか、ま、おめかししてる人もいたので、ま、当時から考えたらもう180度変わってる人もいたので、やっぱそういう、なんか、ガラリと変わってしまったこともなんか、ねえ、あの、どうなんかじゃあ、接し方にちょっと戸惑いとか生まれた
うん。 ええええ。 うーん、そうですね、うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うん。